Oye, pues quiero ver, a ver si me puedes, así, dar algunas ideas, porque estoy así ter bueno, a ver, no es un súper problema, pero sí es algo que quisiera, como r empezar a resolver, porque yo estoy, este, mi pareja es, este, de Holanda, y entonces, pues él habla holandés, ¿no?, y entonces, este, bueno, pero él y yo, no es el problema porque hablamos en inglés, así que esto está perfecto, pero, cl obviamente, yo quiero, pues, llevarme bien con su familia, poder hablar con ellos, porque aunque en teoría, todos hablan así inglés, en lo eh, en los Países Bajos, pues como siempre están hablando en holandés, pues la yo me he dado cuenta, que sus papás como que pues, les cuesta trabajo entenderme en el i en inglés, y hablar en inglés. Entonces, eh, yo sí O sea, te digo, son unas personas muy lindas y la verdad, es que sí quiero, este, pues, empezarme a llevar mejor, o sea, bueno, comunicarme más bien, mejor con ellos, este, pero me cuesta trabajo, porque además, ahorita estoy aprendiendo otro idioma, pues, este, por donde vivo, o sea, bueno, es el el valenciano, pero, pues, porque también me quiero integrar y no puedo estudiar el holandés, además, o sea, ahorita no me da el cerebro, para aprender el holandés. <laughs> Y además, el holandés no es como que fácil, he intentado así como que pues con mi novio, ¿no?, que algunas palabritas, pero, ay, es como que muy difícil, porque sí son muy fi o sea, sí, el sonido, pues cambia mucho, ¿no?, ento o sea, eh, cambia mucho el el significado de una palabra, entonces, no es tan sencillo como, para mi caso, lo fue el inglés, que era así, como de: "No importa, más o menos te das a entender", en el holandés, no, entonces, la verdad es que no sé, pues cómo hacerle, eh eh, sin ahorita meterme, pues, de lleno a aprender holandés, pero para poder comunicarme, pues, mejor con ellos.
Ujú, claro. Ah. Ah, bueno. Ah. Ujú. Ya. Ujú. <laughs> Sí. Ajá. Ah. Sí, no, son muchas cosas. <laughs> Sí. Claro. Ajá. Claro, sí, oye, suena una situación bastante difícil. La verdad es que bueno, estar como con personas que a lo mejor, no hablen tu idioma, pero son personas que quieres, y en este caso son tus suegros, ¿no? Y quieres aparte, también, tener una buena relación. Me imagino por tu relación con tu pareja, porque han sido amables contigo. Entonces, tiene sentido que tú quieras, como que aprender. Pero luego también esta esta otra cosa que dices: "Oye, es que estoy aprendiendo otro idioma". Y entonces, como que claramente no te va a dar la cabeza, y eso es, eh, pues, algo muy normal, ¿no? No puedes hacer puedes hacer todo, pero no puedes hacer todo a la vez, ¿no?, como dicen. Y, mm, ahora sí que el holandés, como dices, no es un idioma fácil. Y n la verdad es que del español está muy lejos. No tiene no es tan tan fácil, como a lo mejor, eh, la transición al inglés, o el francés, o a lo mejor, portugués, ¿no? Que son son similares en ciertas cosas. O son como estos este, idiomas románticos, ¿no?, que llaman. Entonces, cuéntame un poquito, este, para poder tener un poquito de contexto, ¿no? O sea, ¿qué nivel tienes del holandés? Este, obviamente, bueno, ellos son nativos. Pero tú, ¿cómo cómo cómo dirías es? De que nada, principiante, este, intermedia. Cuéntame.
Ujú. Mm. No, la verdad es que nada, porque, o sea, me sé palabritas, ya sabes, así de no sé, "Buen provecho", bueno, en holandés obvio, este, "Gracias", este, "Buenos días", o sea, como palabras, así como básicas, como para des o sea, que vean que al menos tengo el el interés, pero, este, pero de ahí en fuera la verdad es que no. Me he puesto a ver algunos videos así de de YouTube, o sea, como que dije: "Es que quiero que sea algo como relajado", porque, no estaba dentro de mis planes aprender el holandés, la verdad, no es que me súper entusiasme, o sea, realmente lo quiero hacer para s comunicarme mejor con mis mis suegros, pero, a ver, con mi novio no lo necesito porque hablamos en inglés, entonces, este, la verdad es que también eso le quita un poquito como de esa cosa de: "Ay, quiero aprenderle, ¿no?, aprenderle", porque es como de: "Bueno, lo voy lo quiero hacer, para comunicarme un poco con ellos", pero tampoco es como mi súper pasión, ¿sabes?
Ah. Ah. Eh, sí. <chuckles> Claro. Claro, hablan inglés. Ujú. La presión. Ya, sí. Sí, o sea, como que no es una prioridad, claramente, o al menos a lo que suena, no es como que una prioridad de que: "Tengo que aprenderlo ya sí o sí, o sí no", o sea, no es como que tu trabajo, tu estudio dependa de ello y tu relación tampoco, porque dices: "No, pues ya, o sea", como tú dices: "La verdad es que, o sea, yo con mi pareja hablo en inglés y no es necesario que nos estemos comunicando en en en holandés", ¿no?, este, y cuéntame, ¿qué ya has intentado para mejorar la comunicación?, ah, me comentaste que has hecho de YouTube, ¿no?, estos videos, estarlo como repasando, ¿has hecho algo más o solamente lo de YouTube?
Ujú. Sí. Ujú. No, nada más lo de YouTube y a veces te digo a mi novio le digo como que me, diga algunas palabras, o sea, o me dice algunas palabras en holandés y ya, ¿no? Este, se me van quedando.
Ah. Ándale. Mm okey, sí, como algo muy, muy básico. Sí, este, oye, y a parte también, bueno, quiero decirte que, qué linda que quieres como, aprender holandés para poder comunicarte un poquito mejor y darles como esta sensación de interés a tus suegros, que creo que es algo muy lindo de tu parte. Este, pues mira, em, eh, y bueno, un p o sea, ya como por último, para entender todavía mejor tu contexto y a lo mejor darte algo que, pues, sea más afín a ti y a tu contexto, eh, cuéntame, ¿qué resultado, o sea, realmente esperas de esto? O sea, ¿esperas como sí ya pueden entablar una conversación así súper, este, fluida con tus suegros? O más allá como más bien así como, pues, de crear al un lazo un poquito más cercano con ellos, que ellos vean que les interesa, que bueno, que te interesa a ti, que quieres como, pues, como mostrar ese interés genuino hacia ellos y y que estás haciendo un esfuerzo.
Ujú. Sí. Sí, yo creo que la segunda opción, yo creo que, eh, ya ahorita ya llevamos 1 año, mi novio y yo, entonces, yo creo que ya hace esta de de lo básico, ya pasó. Ay, o sea, como que <laughs> como que es así, como de, si quiero tener, sí, ya pasé la prueba y obviamente saben que, a ver, que ya he hecho el intento como pero por palabras, pero no de mega aprender, ¿no? O sea, sí quiero que vean que, pues, tengo ese interés en poder comunicarme mejor con ellos, también con sus sobrinas, esas ellas son pequeñitas, entonces es más fácil porque todavía ellas están estudiando el inglés.
Ay, lindos. <laughs> <chuckles> Que ya pasaste la prueba. <laughs> Ah. Mm. <laughs> Tampoco hablan al 100 Ajá, sí.
No, no hablan al 100 sino, ah, porque no hablan. <laughs> Ay, no, no, pero sí hablan, pero digamos que ellas están en clases de inglés. Entonces, como que lo tienen más presente, ¿no? Pero aun así quiero, n te digo, a lo mejor no convertirme en una experta, porque tampoco me voy a viajar de que, o sea, em, ellos mismos me dicen que el el holandés es muy difícil. Entonces, este, pero sí como a lo mejor pasar de decir una o 2 palabras, a lo mejor a decir
<laughs> Ah.
o to ah mm frases un poquito más largas, ¿sabes? Sí, yo creo que eso sería el siguiente paso, como poder decir frases para que vean que ya pasé de palabras a frases.
Extensas, ajá. Okey. Ah, como algo un poquito más elaborado. Okey, entiendo eso. Eso va a servir bastante, ¿no? Para, para los siguientes consejos. Este, mira, pues yo lo que veo es que tienes una, pues una actitud al 100 ¿no? De que quieres aprenderlo, sé que sé que tienes como 1000 cosas que hacer, pero está padre que tú digas de que: "Tengo 1000 cosas, pero sí quiero dedicarle aunque sea un momentito a aprender holandés, ¿no?". Y, bueno, me comentas que ya has buscado como en YouTube, yo lo que te podría como recomendar son estas aplicaciones, em, de aprender frases, como lo que son Duolingo, que son , 10 15 20 minutos. Pues ahora sí que es, es lo que tú quieras, ¿no? O sea, no es como que tengas una obligación de de de hacer a fuerzas 2 horas al día o cosas así. Es ahora sí que, muy a, a tus tiempos, a tu estilo. Y también ahí lo padre es que te da como, o sea, te da te da como incentivos, obviamente no son físicos, pero siento que sí da motivantes chidos, así como de que: "Ay, no pierdas tu racha de 3 días, síguele, tú puedes". Entonces, como que tú dices: "Ay, sí, sí puedo, le voy a dar otro". Y poco a poco ahí también te van dando frases como de que: "Ah, quiero una manzana o esto". Y y pues, poco a poco vas como a ir aprendiendo cositas. Y si lo haces todos los días, aunque sea un poco 10 15 minutos, creo que sí podrías lograr como estas frases, ¿no? O no sé si es algo que crees que sí puedas hacer, que está dentro como de, o sea, que sí se podría hacer una realidad, ¿es factible?
Sí. Ujú. Ujú. Yo creo que sí, porque, por ejemplo, primero no le voy a invertir dinero, porque ahorita sí me duele un poquito el codo, el invertir el dinero, eh, así como en aprender el idioma, y y lo puedo hacer también desde la casa, o sea, como que lo puedo hacer, como tú dices, una manera más como, a mi tiempo, este, a lo mejor para empezar a a empaparme un poquito. Lo único que me preocupa, es la parte de la pronunciación, no sé qué tanto pueda detectarlo el el Duolingo, porque, te digo, o sea, a mí me pasa que a veces, según yo, estoy O sea, es como sonidos muy <tsk> Bueno, que nosotros como mexi ajá, como mexicanos, a lo mejor no lo detectamos, o sea, o daría igual decir g que gue, algo así, ¿sabes?, que que lo entendemos, y para ellos ya es como de: "Ay, no, ya dijiste otra cosa", ¿no?, entonces, igual puedo inten sí, yo creo que sí lo puedo intentar y ver también, qué tan preciso es en la parte de de detectarte, los soniditos de la garganta. <laughs> Sí.
<laughs> Sí. Tiene sentido, sí. Ujú. Específicos. Ajá. Sí, sí, sí. Ah, okey. Pues, mira, de de Duolingo, hasta donde tengo entendido, sí es bueno, en el sentido de que te va diciendo, pues, en qué tienes que mejorar, o te lo va O sea, si te equivocas, lo vas como repitiendo, y así. Igual, otra cosa que puedes hacer, si te da así como pendiente este tema, de de saber, si si elegiste bien o no, pues, puedes así como que, ahora sí, que aprender una frase por día, ¿no?, o por semana, creo que por semana sería mejor, creo que, al día, está medio difícil, pero una frase a la semana, ¿no? O sea, como decir: "Ay, quisiera yo aprender a decirle a mis suegros, ay, que muchas gracias por invitarme, y que tengan una bonita noche", ¿no?, entonces, ya como que teniendo eso, pues, ya puedes, a lo mejor que que tu esposo también, o tu pareja, perdón, te diga de que: "A ver, esto sí se dice así. Oye no, te equivocaste, no se dice así, se dice asá", ¿no?, y como tener ese apoyo, entre tú ser autodidacta, y que también tu esposo te esté diciendo, este Pues sí, o sea, si lo estás diciendo bien, si lo estás diciendo mal, ¿sí me explico?, no sé, si a lo mejor eso pueda funcionarte.
Ajá. Ujú. Ajá. Sí. No, fíjate que eso me gusta mucho porque me quita como esa presión, ¿no?, así como decir: "Ay, tengo que aprenderme todo así desde el inicio", yo creo que aprendiendo frases, como lo has dicho, que me pongo una a la semana, yo creo que eso me puede ayudar, voy a pensar qué frases les podría decir a mis suegros cuando hablamos por teléfono, no hablamos, pero, o sea, este, cuando hablan con mi novio y luego yo tengo que decir algo, eh, yo creo que sí puedo hacerlo y voy a empezar a a hacer uso de eso, de de Duolingo también, porque hasta puedes hacer los 5 minutitos y empezar como a empaparme un poquito, pero sin presión, para me me ha gustado bastante lo que me dijiste de hacerlo cada, o sea, una frase cada semana, eso le quita bastante presión y es algo alcanzable.
Ujú. Ujú. <chuckles> Ujú. Sí, la verdad es que suena que tienes mucho que estás pa haciendo muchas cosas, ¿no?, entonces, creo que una frase a la semana, algo sencillo que a lo mejor después puedes agregarle a la segunda frase, o qué sé yo, pues, te puede servir. Y ahora sí que, tienes a un experto holandés al lado tuyo que te va a decir: "Oye, así se dice, así no", y siento que eso, pues, te va a ayudar muchísimo también.
Ujú. Oye, pues muchísimas gracias por darme este consejo, la verdad es que de ahorita voy a ir a descargarme el Duolingo. <chuckles> Muchas gracias.
Hasta luego.